เลยอยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่งค่ะ ปกติอะเราแบบ เขาเรียกว่า มีเหตุการณ์ คือ น่าจะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยสำหรับเรา เราจะเป็นการทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะ เป็นกลุ่มในมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะ ที่แบบเป็นการ เอ่อ พรีเซนต์งาน แล้วเหมือนกับเป็นการหาข้อมูลต่าง ๆ แต่ทีเนี้ยเรามีความรู้สึกว่า ทำไม เอ่อ เพื่อนในกลุ่ม อย่างเงี้ยอะค่ะ เขาจะชอบแบบ ไม่ค่อยชอบแบบที่จะชวนเรา แล้วรู้สึกว่า เวลาทำงานเป็นกลุ่มอะ เขาแบบ คือเราไม่รู้เนาะว่า เขาตั้งไลน์กลุ่มอะเฉพาะของพวกเขาหรือเปล่า คือจะมีปันประมาณ 5 คนน่ะค่ะ แต่เรารู้สึกว่า เวลาที่เราคุยกับใคร หรือว่าคุยสอบถามกับใคร ทุกคนจะรู้สึกเงียบ
อืม อืม ครับ อืม อืม ๆ อืม
แล้วเวลาที่เราแบบส่งไลน์ส่วนตัว อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะไม่ค่อยอ่านกัน เราตึง เราถึงขนาดแบบต้องยกหูอะ เพื่อที่จะถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกลุ่ม หรือแม้แต่งานที่เราจะต้องไปพรีเซนต์น่ะค่ะ พรีเซนต์หน้าห้องอะ เรามีความรู้สึกว่า หรือว่าเป็นเพราะว่าเราอะ เป็นคนไม่ค่อยเพราะ แบบเขาเรียกว่า ไม่ค่อยพูด หรือว่าเป็นแบบกรณีที่เขาชวนเราไปนู่นนี่นั่น แล้วเราไม่ค่อยไป เพราะว่าเราอาจจะ เขาเรียกว่าอาจจะติดเรื่องงาน อาจจะติดเรื่องในการแบบทำงานพาร์ตไทม์ อยากจะเซฟเงินนู่นนี่นั่น เราก็เลยปฏิเสธเวลาที่เราจะไปเที่ยว แบบเนี้ยค่ะ เราควรที่จะแบบปรับตัว ยังไงดี? หรือว่าเราควรจะถามเขาไปตรง ๆ เลยคะว่าแบบ "เขามีปัญหาอะไรกับเราไหม?" คือเราไม่สบายใจ อย่างเงี้ยค่ะ
อื้อฮือ อือ ครับ อืม อืม อืม อืม โอเค ได้ครับ จากปัญหาที่เล่ามาเนาะ อันนี้เข้าใจเลยครับว่า ปัญหาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนเนี่ย ประสบพบเจอเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ก็เลยอยากจะสอบถามข้อมูลเข้าไปอีกนิดหนึ่งอะครับว่า สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังครับ? หรือว่ามันเป็นมาโดยตลอดเหรอครับ?
จริง ๆ เป็นช่วงหลัง ๆ ค่ะ เป็นช่วงตอนปี 4 นี่แหละค่ะ คือเนื่องจากปี สี่ อะ เราจะต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน การทำพรอเจกต์เพื่อที่จะจบนู่นนี่นั่น เราก็เลยจำเป็นน่ะค่ะ ที่จะต้องหางานพาร์ตไทม์ เราเหมือนกับจำเป็นที่จะต้องขอปลีกตัวออกมาเพื่อที่จะทำงาน แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ได้ไปคลุกคลีกับเพื่อนนะคะ เราก็ยังแบบไปทานข้าวนู่นนี่นั่นได้ แต่เพียงแค่ว่า เราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเหมือนเดิมได้อะค่ะ
อืม อืม อืม ๆ อืม อืม โอเค
เราก็เลยรู้สึกว่า สถานการณ์มันเริ่มตึงเครียด ตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มถอยห่างจากเพื่อน ๆ เพื่อที่จะแบบมาเซฟตังค์ในการเก็บเงินนู่นนี่นั่นน่ะค่ะ
อืม แล้วตรงเนี้ยครับ ปัญหาตรงนี้ที่เราพบเจอเนี่ย เรารู้สึกว่า เรามีความกังวล หรือว่ามีความแบบไม่สบายใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับ? หรือว่าเรารู้สึกว่า มันเป็นเรื่อง เรื่องที่เราจะต้องจัดการยังไง? อันนั้นมีความรู้สึกยังไงเป็นพิเศษไหมครับ?
จริง ๆ เรามีความรู้สึกแบบ เขาเรียกว่ามีความรู้สึกกังวล กลัวว่าจะเข้ากับกลุ่มเพื่อน ๆ ไม่ได้ กลัวว่าเพื่อน ๆ น่ะค่ะจะ เขาเรียกว่า เขาเรียกกลัวเพื่อน ๆ เอ่อ มันเหมือนแบบ กลัวเขาไม่สนใจเราแล้ว กลัวว่าเราจะไม่มีใครคบ อย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นความรู้สึกแบบ ยังไงแบบอธิบายไม่ถูก แต่ รู้แต่ว่า เราไม่สบายใจ เราก็เลย คือจริง ๆ อะ คือ จริง ๆ อะ เมื่อวานเรา เราอะตั้งใจว่าแบบจะเข้าไปถามเขาตรง ๆ ไหมว่า คุณมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่า? คือที่เราแบบไม่ได้ไปนู่น ไปดูหนัง หรือแม้แต่การแบบไปเที่ยว อ่า ในช่วงกลางคืน อะไรเงี้ย คือเรา เรามีเหตุจำเป็นจริง ๆ เราก็อยากจะไปพูด อยากไปอธิบาย แต่เนื่องจากเขาแบบ เราดูแล้วอะ กลุ่มอะเหมือนปิดเราเลย คือเราเดินไปปุ๊บ เขาจะพากันหันหลัง แล้วก็จะคุยอะไรของเขาก็ไม่รู้ เราก็เลยแบบหยุดชะงัก เรามีความชั่งใจว่า เราจะทำยังไงดีอะ? เรารู้สึก เราอยากระบาย เราอยาก เราอยากขอคำแนะนำจากใครสักคนหนึ่ง เงี้ยค่ะ
อืม ๆ อา อืม อืม อืม อือ อืม อืม อืม อะฮะ อา อืม อืม <smacks lips> โอเค ได้ครับ แล้วอย่างนี้ในกลุ่มเพื่อนอะครับ ที่เราลองรู้สึกแบบนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณกี่คนได้ไหมอะครับ ประมาณกี่คนล่ะครับ?
คือ กลุ่มเราอะมี 5 คนรวมกับดิฉันด้วย ก็จะเหลืออยู่ 4 คน คือทั้ง 4 คนน่ะ จริง ๆ อะเราคบกันตั้งแต่ตอนเรียนมอ อ่า เรียน เรียกว่าตอนเรียน ม. 6 แล้วก็ คือมันเป็นวาสนาของพวกเราที่แบบมาเรียนด้วยกันตอนแบบมหาลัย อย่างเงี้ยค่ะ ในมหาลัยเดียวกัน เราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย เป็น น เพื่อนที่สนิทมาก ๆ เป็นเพื่อนที่รู้สึกว่า เป็นความแน่นแฟ้น แล้วเราก็แบบ เขาเรียกว่า แต่ก่อนน่ะเราให้ใจเพื่อนแบบเต็ม 100 เลย ไปไหนไปกันนู่นนี่นั่น แต่พอแบบช่วงหลัง ๆ เราอาจจะมีปัญหาหลาย หลายด้าน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เราแบบไม่ค่อยได้ ได้คุยกันสักเท่าไร
อืม อา อา ครับ อืม อืม อืม ๆ อืม ๆ ๆ โอเค เข้าใจได้ครับ แล้วนอกจากกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่ ม. 6 จนถึงมหาวิทยาลัยอะครับ อย่างตัวเราเองเนี่ยเรามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยไหมครับที่เราได้คุยอยู่ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ หรือว่าคลุกคลีเข้าไปอยู่ด้วยอะครับ?
อืม ค่ะ จริง ๆ เป็นกลุ่มเพื่อนที่เหลือ ก็จะเป็นแบบกลุ่มเพื่อนที่เราคุยผิวเผิน แบบ คุย คุยกันปกติเวลาที่เรียนนู่นนี่นั่น แต่เราไม่ได้คลุกคลีอะค่ะ ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่า ไม่ได้ให้ใจเต็มร้อย ไม่ได้เข้าไปร่วม เอ่อ กลุ่มเพื่อทานข้าว หรือว่าไปเที่ยวอะไรกับเขา ก็คือมีแค่กลุ่มกลุ่มเดียวที่ ที่เราแบบคลุกคลีด้วยกัน
อืม อือ อืม อืม อืม เข้าใจได้
ไปไหนไปกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่า เรา สนิทที่สุดแล้ว เรา ให้ใจกันที่สุดไปไหนไปกัน ไปด้วยกันตลอด แต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเรารู้สึกว่า เหมือนเราถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แล้วเขาก็ไปคุยกันเอง โดยที่แบบไม่ได้สนใจเราอย่างงี้ ถูกต้องไหมครับ?
ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบ
อืม อืม
คุณจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันไหมนะ? หรือว่าแบบไม่รู้ความกังวลน่ะค่ะ เกี่ยวกับแบบ คือเราทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนหรือเปล่า? หรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนไป? ทำไมเพื่อนถึงแบบ ไม่ค่อยแบบ เขาเรียกว่า ไม่ค่อยสนใจเราเหมือนเดิม
อือ อือ ๆ ๆ อืม ๆ โอเคครับ เบื้องต้นเข้าใจปัญหา แล้วก็อยากจะลองให้คำปรึกษา แล้วก็ แนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนเนาะ ก็อย่างแรกเลย เอา เราอาจจะต้องยอมรับความรู้สึกตรงนี้ ไปก่อน บางครั้งที่เราเป็นอย่างเงี้ย เราอาจจะต้องเข้าไปคุยกับเพื่อนโดยตรงเลยก็ดีครับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น มัน มันเกิดจากอะไร? หรือว่ามันเกิดจากที่เขาไม่ชอบเราตรงไหน? หรือว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า? เราก็สามารถอธิบายเหตุผลของเราไปได้ตรง ๆ เลยครับ น่าจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไร ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกับเราเนี่ย เขาก็น่าจะพร้อมที่จะรับฟัง แล้วก็คุยปัญหาของเราเนาะ ให้เขาเข้าใจด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดี หรืออาจจะลองก้าวออกมาจากกลุ่มเล็ก ๆ ดู ก้าวออกมาดูว่า จริง ๆ แล้วเรา รู้สึกว่า เราไม่ ไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ย เราอาจจะต้อง ยอมรับ แล้วก็รับฟังความรู้สึกของเราเองไปก่อนก็ได้ครับ บางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ เอาตัวเราไปยึดติดกับใครหลาย ๆ คน อาจจะโฟกัสไปที่ตัวเรา เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเนาะ เรามีเหตุผลของเราว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน มีเวลาต้องไปทำพาร์ตไทม์อย่างเงี้ย ซึ่งมันทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเราเป็นอย่างดีเท่ากับตัวเรา อะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะต้องลองหันมาโฟกัสกับตัวเราเอง แล้วก็ลองไปคุยกับเพื่อนดูครับ อันนี้สอบถามนิดหนึ่งว่า เราเคยพูดตรง ๆ หรือว่าเข้าไปคุยกับเพื่อนในเรื่องนี้บ้างยังอะครับ?
อืม อืม อืม โอ้ ยอมรับตรง ๆ เลยค่ะว่า ยังไม่เคยแบบเข้าไปคุยตรง ๆ เพราะเรารู้สึก คือจริง ๆ อะมันมีความกลัว ความกังวลที่ ที่สับสนกันไปหมดเลยอะค่ะ มันก็เลยเป็น เป็นเหตุที่ต้องชะงักในการที่เข้าไปคุยกับเขาตรง ๆ เพราะจริง ๆ อะ ก่อนหน้านี้เราก็คิดนะคะว่า อยากจะเข้าไปเคลียร์ แต่พอแบบจะเข้าไปจริง ๆ ใจก็ไม่กล้า ก็รู้สึกว่า เฮ้ย มันจะ มันจะดีไหมนะ? หรือว่าแบบ หรือว่า เอ่อ สถานการณ์แบบนี้ หรือว่าแบบ เขาเรียกว่า ช่างเพื่อน เพื่อนจะคิดยังไงก็ช่าง เราทำความรู้สึกของเราให้ดีก่อน อย่างเงี้ยค่ะ แต่พออีกจุดหนึ่ง พอไปเห็นเพื่อนในกลุ่มเวลาที่เรียนเนี่ย มันก็มีความรู้สึกหัว ในหัว อะ ตีกันว่า ฉันอยากเข้าไปร่วมจอย ฉันอยากเข้าไปร่วมกลุ่มเหมือนแต่ก่อนจังเลย แต่ทำไมแบบทุกคนไม่ค่อยสนใจ คือเราเดินไปนั่งปุ๊บ เขาก็จะเดินหนีไปนั่งกันที่อื่น เราก็เลย มันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบไม่มีความสุขอะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม โอเค เข้าใจเลยครับเนาะ มันเป็นสถานการณ์ที่ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะ เคยสนิทกันมา แต่วันหนึ่งรู้สึกว่า ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นว่าเหมือนเราถูกทิ้งไว้ที่ข้าง ข้างหลัง อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าจริง ๆ แล้วอาจจะต้องเริ่มจากการยอมรับความรู้สึก แล้วก็หาวิธีอยู่กับตัวเอง แล้วก็ปลอบใจตัวเองไปก่อนเนาะ ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะ เขาน่าจะมี น่าจะมี ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองดีกว่า เราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแคร์ ในเมื่อถ้าเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเราขนาดนั้น หรือแม้ ถ้าสมมุติเราเข้าไปคุยกับเขาแล้ว แต่ว่า เขาไม่ได้บอกเหตุผล หรือว่าเขาไม่ได้พูดอะไรที่มันชัดเจนว่า ทำไมเขาถึง ไม่ยอมคุยกับเรา อย่างเงี้ย แสดงว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้แคร์เรามากเกินไป อย่างแรกอาจจะต้องยอมรับความรู้สึก แล้วก็ปลอบใจตัวเอง ลองหากิจกรรมอื่น ๆ ที่ มันจะช่วยให้เราเนี่ยลดการโฟกัสกับกลุ่มเพื่อนตรงนี้ดูก่อนก็ได้ครับ ทีนี้สอบถามนิดหนึ่งว่า การที่เรายังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเนี่ย มันเป็นเพราะว่าการทำงานร่วมกัน หรือว่ากลุ่มในการทำงาน อันนี้ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ไหมครับ? หรือว่าเป็นเฉพาะในส่วนของการแบบไปทำกิจกรรมร่วมกันเฉย ๆ เช่น ไปเที่ยว ไปกินข้าว อะไรอย่างเงี้ย ยัง ยังเหมือนเดิมไหม? หรือว่ามันจะเป็นเฉพาะ เฉพาะเรื่องงานน่ะครับ
อืม ใช่ อื้อฮือ อืม อืม อืม อืม จริง ๆ อ่า ทุกเรื่องเลย ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินข้าว การไปแบบ เขาเรียกว่า ร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่น จากที่แบบเวลาที่อาจารย์ให้จัดทำเป็นกลุ่มอะค่ะ ในการแบบทำงานกลุ่ม ก็จะกลายเป็นว่า ไม่มีเราในนั้น
อืม อือ ๆ อา
คือเราพยายามที่จะแบบ เออ เดินเข้าไปเพื่อที่จะขอร่วมด้วย ก็จะกลายเป็นแบบเหมือน เหมือนเราเป็นอากาศ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่แบบไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง อย่างเงี้ย เหมือนโดดเดี่ยวมาก ๆ เลย แล้วก็แบบ โอ๊ย! ชีวิตยังไงเนี่ย เหมือนแบบกลับมาเราก็มาคิดวนในหัวว่า "เกิดอะไรขึ้น เราจะแก้ไขยังไง" เราก็ คน เอ่อ ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจนะคะว่าแบบส่งไลน์เข้าไป ไปสอบถามเลยว่า เอ่อ "เราขอร่วมกลุ่มได้ไหม?" เราอยากแบบ อยากทำงานกลุ่มด้วย มันเกิดอะไรขึ้น? นู่นนี่นั่น กลายเป็นว่าไม่มีการตอบเรา คือมีการอ่านนะ แต่ว่าในกลุ่มไม่ตอบ เราก็เลย เออ ก็เลยตัดสินใจ leave ออกจากกลุ่ม ณ ตอนนั้นเลย ก็เลยไม่รู้ว่าแบบ เฮ้ย! เกิด จ อะไรขึ้น? อืม
อืม อืม อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ อืม อืม อืม โอเค อืม <smacks lips> โอเคครับ จริง ๆ แล้วผมต้องยอมรับเลยว่า การตัดสินใจน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วแหละว่า ในเมื่อเรา เขามองเราเป็นอากาศ เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแคร์เขาแล้วครับ จริง ๆ แล้วอยากให้อยู่กับตัวเอง โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเป็นหลัก เราไม่ต้องไปสนคำพูด หรือว่าการกระทำของใครเลยครับ ขอเป็นกำลังใจให้อย่างเดียวเลยครับ ผมรู้สึกว่า อย่างน้อยถ้าเราเป็นตัวของเราเอง ไม่ ไม่ ไม่จำเป็น เพื่อนเราไม่ได้มีแค่ 4 คนครับ เรามีเพื่อนที่อื่นได้อีกเยอะเลย ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแคร์คนที่เขาไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นเนาะ อะไรที่ทำให้ไม่พอใจจริง ๆ แล้ว ผมว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะในกลุ่ม ถ้าแบบเป็นเพื่อนกันจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ในเมื่อเขา เหมือนเราพูดกับกำแพงอย่างเดียว อย่างเงี้ย มันกลายเป็นว่า เขาไม่มีฟีดแบ็กให้เรา แล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องปรับตัวยังไง อย่างงี้ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปแคร์ครับ ขอแค่ได้อยู่ ใน ในจุดของเรา เราเป็นอย่างเงี้ย ชีวิตของทุกคน เรา ทุกอย่างมันเป็นปัญหาเนาะ แต่มันเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้ว เราก็ไม่ต้องไปแคร์อยากจะให้โฟกัสแต่ที่ตัวเราเอง เรามีความสุขกับของตัวเราเอง ก็ลดความคาดหวังจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นไปได้เลยครับ ขอแค่เรามั่นใจว่า เออ สิ่งที่เราทำอยู่อะ มัน มันถูกแล้ว มัน มันไม่ได้ผิด เราไม่ได้ผิดหรอก เขาแหละที่มีปัญหากับเราเอง ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เจอมาก ๆ เลยครับ ยังไงช่วงนี้ใกล้จบแล้วเนาะ ก็ขอเป็นกำลัง ใจ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังใจที่จะช่วยให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับ
อ อืม อืม อืม โอ้! อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ฟังแล้ว ค่ะ ฟังดูแล้วนี่ มากเลย โอ๊ย! ยินดีมากๆ เลยค่ะ ฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจ น่าจะ เขาเรียกว่า มันเหมือนได้ระบายและได้ปลดปล่อย ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำ หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ร่วมพูดคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ได้เลยครับ ครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ